آآ قُل لي كده، في زمن الsocial media، وأنت إزاي بتنمّي العلاقات بتاعتك؟ اللي هو ما تخليهاش مثلًاً كلها على الsocial media، أو مثلًا آآ ما تتأثرش حتى بالواقع.
آه، الموضوع ده خطير ومهم جدًا كمان، يعني أنا مع نفسي يعني كده لمّا بابقى على الSocial Media، باحاول إن أنا ما يعني أشوف العلاقات اللي هتفيدني، يعني أشوف العلاقات اللي في الشغل، المقترحات اللي بتظهر قدامي مثلًا لناس في الشغل، والSocial Media يعني شاطرة أوي في الموضوع ده، بالذات إن في Algorithm كده بتطلّع ال الاقتراحات لأصدقاء كده إيه، اللي هو أصدقاء قد تعرفهم دي، يعني عارفها اللي هي بتطلع دي؟ آه بتدّي يعني إيه آآ فرصة إن أنا أشوف بقى، آه ده أنا عارفه، أنا ممكن أضيفه مثلًا، هيبقى صديق حلو ليّا، أقوم عامل له Add، أبتدي إن أنا هاجُر معاه كلام مثلًا، ده جزء إن هو هينفعني في الشغل وكده.
إمم. ماشي. آه. أيوه، أيوه. إمم. طيب يعني أنت بتاخد الخطوة الأولى مثلًاً، ما بتتكسفش مثلًا اللي هو تقول أنا اللي هابعت الadd الأول، أنا هاستناه هو اللي يبعت لي، أو مثلًا ده ممكن أتحرج إن أنا أكلمه، أو مثلًاً يقول لي أنت مين، أنا ما أعرفكش، بتاخد الخطوة الأولى، ما بتتحرجش يعني؟
بُص هاقول لك، يعني لا ما بتحرجش يعني آآ آخد الخ هيحصل إيه يعني؟ يعني باخدها هو كبيره أوي إن هو هيقبل الAdd ده أو مش هيقبله، وفي نفس الحكاية برضو، لو حد بعت لي Add، ما لو حد بعت لي Add وأنا مش حابب إن أنا أتعرّف عليه، أو كده، أو شايف إن هو يعني مش هينفع يكون في دايرة العلاقات بتاعتي، مش باقبله، لكن لو شايف إن هو هي فعلًا هيفيدني، وهيبقى حاجة كويسة، مش شرط مصلحة يعني، إن هو هيبقى من نفس الفكر بتاعي، مش هنتخانق بقى مع بعض كتير، مش هيعلق لي مثلًا على بوستات تعليقات سلبية أو كده، هابتدي إن أنا أضيفه برضو، يعني الع العملية متبادلة ما بيننا إحنا الاتنين.
إمم. ماشي. آه. امم. أيوه، يعني أنت بتختار أصلًا الناس اللي تبقى على الprofile بتاعك، مش أي حد مثلًا تقبله وخلاص، أو مثلًا لازم تكون نفس الفكر بتاعك أو كده.
هي عاملة زي إيه، هاقول لك يعني، عاملة زي زمان كده لمّا كان يعني والدي أو والدتي ينصحوني كده اختار إيه، اختار أصحابك أو اختار الناس اللي تمشي معاها، يعني هي نفس الحكاية بس في إطار تكنولوجيا بقى، وFacebook بقى، وInsta وInstagram وكده يعني. هي أنا باحاول أطبّق عليها نفس الموضوع، زي ما كنت زمان بابتدي أختار ال الصديق الصح اللي هو ليه مواصفات معينة، نفس الحكاية على الSocial Media برضه، مش هاضيف أي حد عشان ولا يعني ما يسيئش ليّا، أو إنه ما حدش يقول لي أنت ليه ضايف الشخص ده عندك؟
آه. ماشي. امم. امم، طَب حلو ده. طيب هل مثلًا اللي هو آآ، في الsocial media لقيت إن أنت الناس اللي أنت بتختارهم إن أنت تضيفهم عندك فاستفدت منهم مثلًا في علاقات في شغل، بقيتوا أصحاب، مش عارف إيه، لقيتوا إن أنتم أفكاركم شبه بعض، فكوّنتوا مثلًا آآ، كنتم معارف بس كده فبقيتوا صحاب، هل استفدت بده أو مثلًا مرّيت بتجربة شبه دي؟
ياه، كتير، آه طبعًا يعني كتير، يعني أنا هاقول لك على حاجة، مش في مجال الشغل بس، أنا مرّه طلع قدّامي حد يعني اللي هو كان من سيوة كده، وإن هو بينظّم رحلات وحاجات زي كده لسيوة وبيستضيف ناس هناك، رُحت عامل له Add، فباكلمه بقى وباقول له: "أنت إيه أخبار سيوة؟ وإيه الرحلات اللي فيها وكده؟" قال لي:"أنت ما جيتش سيوة قبل كده؟" قلت له: "لأ خالص، ما ولا عمري زُرتها."، تمام، قال لي طَب إيه رأيك تيجي وبتاع وتشوف الجو عندنا عامل إيه وهاعمل لك خصم مش عارف كام. كُلّ الكلام ده ما كانش هييجي غير لو أنا إيه خدت الخطوة بتاعة الAdd دي وقابلته وكلمته يعني، وعملت الchat ده معاه، فكان خطوة حلوة إن أنا استفدت من رحلة زي دي، وإن هو ينظّم لي حاجة زي كده، وقُلت عليها لزمايلي كمان، وعملنا رحلة كبيرة يعني، ده من كانت بدايتها خالص إن أنا عملت Add لواحد على الSocial media.
امم. ماشي. امم. امم. امم. طّب حلو ده. طيب مثلًاً أنت ما بتخافش إن أنت مثلًاً الشخص ده أنت ما تعرفوش، ما لكش تجربة شخصية معاه، ما شفتوش على أرض الواقع، فتشك فيه مثلًاً أو اللي هو تقول أنا لأن أنت خدت اللي هو إيه، خدت الخطوة لقدام ورُحت قابلته ومش عارف إيه وكده، فبت بت بتعرف إزاي إن أنت تأمن نفْسك من الموضوع ده؟
امم. اهم. ده أنا عايز أقول لك إني بعت له كمان Cash يعني حجز الرحلة، بس ده جه إن أنا برضه، <chuckles> إن أنا برضه بصّيت على الProfile بتاعه، شُفت إن هو فعلًا مشيّر إن هو نظّم رحلات لناس، شُفت تعليقات الناس دي، دخلت اتأكدت من الProfile بتاع الناس دي، حتى لو كان الProfile ده lock أو كده، إن هُم ناس حقيقية، يعني ناس بقى لهم كتير، ببُص كده الأكونتات دي معمولة من إمتى؟ لقيتها معمولة من زمان، يعني فعلًا التعليقات دي تعليقات حقيقية، فده ادّاني شوية ثقة يعني. لكن لمّا بالاقي حد، حد عامل عرض أو حاجة أو شغل أو مقدم خدمة، والتعليقات كلّها اللي عنده مثلًا كلّها أكونتات معمولة من أسبوع، أسبوعين، ده كلّه بيبقى Fake طبعًا وما باطمنلهوش، تمام، وما باعملش معاه أي تعامل طبعًا.
آه. <chuckles> إمم. آه. إمم. إمم. إمم. يعني أنت أصلًا عندك وَعْي بالحتّة دي، ما اللي هو أنت مثلًا ما كلِّمتوش بشكل عشوائي كده وهي مَشِت آآ بستر ربِّنا. اللي أنت عندك وَعْي بالحتّة بتاعة إن أنت تع تشوف الأكاونتات، تشوف تعليقات الناس ومش عارف إيه، فبتبتدي تأمِّن نَفْسك آآ إلى حدٍ ما يعني.
أكيد طبعًا، أصل يعني هو من ساعة لمّا طِلِع الSocial Media والFacebook وقُلنا عليه يعني والناس كُلّها عارفة إن هو واقع افتراضي، فأنا باتعامل على الأساس ده، إن هو ده واقع فتراضي إن الناس دي كُلّها مش طالعة بشخصياتها الحقيقية، اللي طالع بقى بشخصيته الحقيقية ده اللي بابتدي بقى إيه، أتأكد وأشوف فعلًا هل هو صح والّا لأ ويعني واللي عارضه ده إيه واللي مِقَدِّمه إيه؟ هل كاتب معلومات حقيقية فعلًا عن نَفْسه ومعَبّرة عنّه وعن شخصيته وعن شُغله والّا لأ؟ كل الكلام ده باتأكد منّه طبعًا.
إمم. إمم. طيب ح طَب أنت بقى بتعمل نَفْس الموضوع إن أنت مثلًاً بتبقى الناس تبقى سهل ال إن هي توصل ليك وتعرف معلومات عنّك أو تعرف أنت شغّال فين ومش عارف إيه، إن أنت تعرف أنت شخص حقيقي والّا بتحب إن أنت مثلًاً إيه، تخبّي الحاجات دي في الprofile بتاعك وتقفله وما تكتبش أنت شغّال فين ومش عارف إيه، فالناس ما تبقاش عارفة أنت شخص حقيقي والّا لأ؟
<chuckles> بُص، أنا هاقول لك حاجة، يعني أنا اسمي بس اللي محطوط وصورتي وبقية المعلومات كُلّها مخفية، مش عايزها، أنا عايز بس اللي يِعرفني هو اللي يضيفني، اللي يعرفني في الحقيقة يعني، مش عايز حد بقى يدوّر ولا يِعرف ولا كده.
آه. آه. فان أنت بقى بتأمِّن نَفْسَك من الناحيتين، إن أنت أصلًا تكَلِّم الناس ال اللي معروفة وتعرف عنها معلومات، وأنت ما حدّش يعرف عنّك حاجة.
آه. <laughs> آه، يعني هو اللي عارف اسمي وصورتي أهلًا وسهلًا، تمام، يعني هتبقى عارفني، ضيفني. غير كدة م مش عايز إن إيه، إن يبقى في إضافات غير لمّا أنا أختارها، أو لو حد عمل add أو كدة، أبتدي أنا أدوّر عليك وأنا اللي أقبل.
إمم. امم. طيب ليه بتعمل كده؟ بتحس إن هي زيادة أمان مثلًا ليك آآ، أو مثلًا اللي هو مش عايز كل الناس إن هي تفضل تبعت لك Add أو إن أنت مثلًا عشان شغال في حتّة معينة، فيبتدوا إن هُم يتواصلوا معاك عشان بحيث إن هُم إيه، آآ، يتعرفوا عليك، أو مثلًا تسهّل لهم حاجة أو كده، بتحس إن دي زيادة أمان ليك يعني؟
تمام. آه. امم. هو الحاجتين، إن أنا شغال مثلًا في مكان باتعامل مع يعني، ناس كتير في الشركة يعني، هيوصل مجموع الناس اللي أنا باتعامل معاهم 80,000 موظف، تمام، فلو كل واحد عرفني وعمل لي Add خلاص كدة شكرًا بقى اتقلب بقى Facebook الشغل. دي ده جزء، الجزء التاني يعني، أمان للخصوصية شوية، والخصوصية بتاعة عيلتي وكدة، مش عايز حد يعني يعني يوصل للصور بقى بتاعتي والكلام ده كله، ويشوف الحاجات دي، غير الناس اللي أنا باختارها فعلًا إنها تخش الدايرة دي. آآ، في حاجة كمان برضو إن يعني أمان للAccount نفْسه، يعني انتشر في الفترة الأخيرة بقى ناس بتسرق الAccount وناس مش عارف بتعمل إيه والكلام ده كله، آآ، الواحد بقى في غنى عن الوَش ده، مش عايز الموضوع ده أصلًا، فبافضّل بقى إن يعني إيه، آخد كل الاحتياطات يعني.
امم. آه. امم. امم. آه. إمم، طَب ماشي. طيب بقى في الحِتّة بتاعة الSocial Media لما بتبتدي تتعرَّف على ناس وكده، وبقيتوا مثلًا صحاب آآ social زي ما بيقولوا، اللي هو إيه آآ، بتتكلّموا على الMessenger بس، على الWhatsApp بس ومش عارف إيه، بتحب تاخُد العلاقة لأرض الواقِع بقى وإنكم تنزِلوا تتقابلوا، والّا بتحب إن أنت تخلّيها آآ social بس؟
اهم. على حسَب، يعني في ناس آآ باحس إن هي خلاص آخِرها هنا، وفي ناس فعلًا باحس إنها تستاهل برضه إنها يعني ننزِل ونخرُج ونتقابل، برضه هارجَع وأقول لك إن هي الموضوع زي زمان، كان في ناس صحابنا كدة تحت البيت آآ كبيرهم إن إحنا نلعب معاهم تحت البيت بس آآ، لكن لما بنيجي نخرُج بنختار منهم 2، 3 هُم اللي بيخرُجوا معانا، فاهم، فهي نَفْس الفكرة، يعني أنا بالعب مع الناس اللي أنا باضيفها وباشيّت وبا وباهزّر وباضحَك وبنبعت لبعض memes وكوميكسات وكلّ حاجة. بس اللي بيبتدي بقى إن أنا يتسحِب لل للجو بتاع الخروجات بَقى والمقابلات وكده، أكيد مش أي حد يعني، اللي هو هالاقيه مناسب فعلًا للجو ده، وإن هو هنقضّي مع بعض وقت حلو برّه، ده اللي بي يعني، بياخد الفرصة دي آآ، سواء منّي أو منُّه، يعني، الموضوع مُتَبادل.
إمم. آه. إمم. ماشي. أيوه، أيوه. طيب، هل حصلِت معاك موقِف س قبْل كده إن أنت مثلًا كنت بتكلِّم حَد وصحاب على الSocial وبتتكلّموا مع بعض وبتشيروا memes وcomics زي ما أنت ما بتقول، وهو قال لك تعالى ننزِل نتقابل <chuckles> وأنت كنت عايز تِطلَع من الموضوع مثلًا، فكنت اخترعت بقى فكرة <laughs> إن أنت عندك مشوار أو حصلِت معاك قبل كده؟
<giggles> والله <laughs> يعني هي حصَلِت آه بس ما اخترعتش والله، يعني، نزِلت وقابلته يعني ما باحبش إن أنا إيه، ألِف وأدُور. فاهم، بس يعني
إمم. آه، ما أح ما أحرجتوش يعني.
لا، لا والله، يعني حصَل إن يعني إيه، خلاص آآ قال لي إن ننزِل ونتقابل ونشوف بعض، كان الكلام كمان كان في موضوع العربيّات وبتاع وإن أنا باحب الإكسسوارات بتاعة العربيات وكدة وبتاع، فقال لي طَب تعالى أورّيك ال العربية بتاعتي، أنا حاطط فيها مش عارف كاسيت إيه و وعاملها إزاي، وحاطط ليدّات في التابلوه عاملة إزاي وكده، ولازم تيجي تشوفها، قُلت له: "طَب ابعت لي صورها." قال لي: "لا، لأ، ده أنا جنبك" وبتاع وكده، كُنا يعني كمان صادف إن إحنا جنب ال منطقة جنب بعض يعني، فاهم، قُلت له خ قُلت له: "خلاص ماشي، هاجي أشوف الحاجة اللي عندك" وبتاع وكده اتدبّست، اتدب و لأ، ما كنتش عايز أنزِل بصراحة، حسّيت إن الموضوع over تمام، بس نزِلت والله وشُفته يعني وشُفت الحاجة وكده وهاقول لك حاجة، يمكن جَات هنا فرصة إن يعني بقينا يعني شوف أنا باقول لك ما كنتش عايز أنزِل، بس بقينا برضه صحاب في موضوع ال يعني، لمّا باحتاج أي إكسسوار للعربيات وكده أكلّمه وآخُد رأيه وبتاع ومش عارف إيه، بقينا صحاب أكتر من الأول، يعني حاجة أنا كنت واخِد جنب منها كده، بس لمّا نزِلت وجات غصب، وإن أنا اتحرَجت وكده، بصراحة بقِت، يعني، أحسن من فُرص
إمم. إمم. آه. و وأنت ما كنتش مرتاح أصلًا من الأول يعني. <giggles> إمم. إمم. اهم. اهم طيب مثلًا شايف إن دي حاجة كويسة إن أنت ت اللي أنت م مثلًا اتحرَّكت وكده والّا مب شايف إن أنت بعد كده لازم اللي هو إيه، لو ح اتحطّيت في موقِف زي ده ما تعملش الحاجة دي مثلًا أو اللي أنت إيه، ت تخترع حوار أو لازم تكون متطمّن يعني؟
بالضبط، يعني هو لازم أكون متطمّن للمُقابلة نَفْسها، لمين اللي أنا نازل أقابله. آآ الإحراج ده المفروض يبقى مالهوش مكان، بس هي جات كده، يعني هو الصح آه، إن أكون متطمّن 100% أنا نازل أقابل مين وأشوف مين وإيه غرضه وإيه الدنيا وإيه الحكاية.
إمم.
بس هي جات بالصُدفة بقى وجات ل لظروفها يعني زي ما بيقولوا، بس مش ده الصح دايمًا طبعًا.
أيوه، أيوه. إمم. طيب كنت استفدت قبل كده مثلًا من الSocial Media بقى إن أنت مثلًا إيه، آآ تعرف بيها شُغل جديد، اتعرَّفت على حد في ال آآ كنت عايز تكلِّمه مثلًا عن شُغله وكده واتقلَبِت إن أنت مثلًا هو قال لك على في شُغل آآ آآ في منطقة كذا وأنا شغّال في منطقة كذا وتعال في الشركة بتاعتنا، فاتحوّلت العلاقة مثلًا من إن أنت اتعرّفتوا على الSocial Media فج فاتحوّلت لفرصة شُغل أصلًا. حصلت معاك قبل كده؟
إمم. آه. آه طبعًا، يعني من 5 سِنين كدة تقريبًا، فاهم، يعني كنت قابلت يعني هو صديق عزيز دلوقتي جدًا يعني كنت قابلته على الSocial Media وكُنّا بنتكلِّم، "هل فيه فرص شُغل بقى جديدة و والواحد يشتغل شُغلانتين وكده." قال لي: "ليه تنزل تشتغل شُغلانتين وفيه شغل كتير من على الإنترنت وكده،" وبتاع، وممكن تشتغل على النت. أنا ما كنتش أعرف يعني إيه أشتغل من على الإنترنت أو إيه أشتغل من مكاني وإيه وإيه أنواع الشُغل اللي ممكن أشتغلها يعني. فكلِّمني بقى عن شُغل يعني تَبَع ال AI وكده من على الإنترنت وبتاع وكده، فهو اللي عرفني عليه وابتدى من هنا بقى المجال يعني إن هو يكبر معايا وإن أنا أشتغل على منَصَّة و2 و3، لغاية لمّا الموضوع بقى معايا كويس وبقى يدخَّل دَخْل كويس وده عرفته من أهو، من الSocial Media، يعني كان فتح لي ف آه، فتح لي فُرصة شُغل حلوة وبقينا أصحاب لغاية دلوقتي يعني وكل ما يبقى فيه فرصة كمان يكلِّمني ويقول لي وأنا كل ما يبقى فيه فُرصة قُدّامي باكلِّمه وأقول له على ده.
آه. إمم. أيوه. إمم. ده كُلّه بسبب الSocial Media. إمم. طَب جميل ده. طيب مثلًا لمّا اللي هو إيه، آآ، بتقابل حد ع آآ، هو عندك مثلًا صديق على الـص على Social Media Facebook، Instagram، مش عارف أي حاجة، ولقيته اللي هو بينزّل بقى حاجات غيّر بقى تفكيره اتوجه لمنظور مختلف، بعيدًا اللي أنت بتعمله، وأنتم كنتم مثلًا صحاب في مرحلة ما، فانت اضطريت تشيله. آآ، بتقدر أصلًا تشيله وكده، ولو هو جه يعاتبك أنت بتعمل إيه ساعتها، حص حصل معاك موقف قبل كده؟
اهم. امم. آآ هاقول لك، يعني دي حصلت بقى في اختلاف الآراء السياسية، تمام، وإن هو ابتدى بقى يعلّق على بوستاتي تعليقات مش عارف إيه والكلام ده كله. هنا أنا بقى باريح دماغي خالص، تمام، لأن في اختراع اسمه إيه، Unfriend تمام، باعمل Unfriend ابتدى بقى يعاتب باكلمه وبتاع ومش عارف إيه، وباقول له ما كانش ينفع كده، لقيته مستمر في دماغه برضو إن هو مش قابل المعاتبة ومش قابل إن أنا باقول له ما كانش ينفع إن أنت تكتب على بوستاتي كده، في اختراع جميل برضو اسمه الBlock يعني بيريّح، تمام؟ وهو في الأول وفي الآخر هو كان صديق من الSocial Media أنت مش فرض عليَّ إن أنا أقبلك أو إنك هتفرض رأيك عليَّ، أنا حر يعني خلاص وده حرية، فه
امم. ماشي. امم. آه. امم. أنت بتحس إن هي حاجة سهلة بالنسبة لك، يعني مش إيه، مش أزمة كبيرة.
لا لا لأ، مش أزمة خلاص يعني إحنا مش مش أصدقاء العمر ولا صديق في شغل ولا حاجة، إحنا مجرد كنا أصدقاء على الSocial Media ما اتفقناش في وجهات النظر، خلاص كل واحد فينا يعني يشوف نفْسه كده زي ما بيقولوا.
امم. امم، طَب حلو ده. طيب أنت أصلًا بتعترف بالعلاقات بتاعة الSocial Media اللي هي مثلًا إيه، آآ، صحاب Social Media بس؟ أو حتى مش لو مش صحاب So Social Media فيه ناس بتبقى أصحاب Social بسبب إن هُم بيلعبوا لعبة مشتركة مع بعض وكده، وتفضل مثلًا علاقة مستمرة ل6، 7 سنين قدام، فانت بتعترف بالعلاقات دي والَّا لازم اللي هي العلاقة لو ما تحولتش من ال من الSocial لأرض الواقع تبقى لسه هي علاقة مش كاملة أو م
آه. لا طبعًا موجودة، موجودة. يعني الSocial Media موجودة فيها علاقات كتير من النوع ده، وأنا ليَّ صحاب كتير سواء في Games سواء في تطبيقات معيّنة، في شغل، لا لأ موجودة ومُعترَف بيها طالما ما بتضرش وماشية في النطاق الصح بتاعها، موجودة وزي الفل وبتنمي العلاقة وبتبقى مستمرة وحلوة إن شاء الله.
امم. جميل جدًا. أنا حقيقي باشكرك جدًا على الكلام الجميل ده والمعلومات الجميلة دي. شكرًا جدًا ليك بجد.
ال العفو على إيه؟ وأشوفك كده على كل خير.
شكرًا جدًا.